D'accord, OK. Donc, du coup, tu peux progresser derrière, et puis, voilà tu as tu as un petit peu heu, voilà, tu as acheté le banc en plus, quoi, quelque part pour avoir pour pour compléter un petit peu, et la barre aussi. OK, très bien.
Et la barre, ouais. Et un peu plus de poids, ouais. <laughs>
OK, donc, du coup voilà, donc tu fais ton ton sport de 45 minutes. Tu le fais à hauteur de combien de fois par semaine?
Heu, alors, je le fais le lundi, mardi, jeudi, vendredi
Ah oui, quand même!
et, heu, le mercredi, en fait, je le fais pas, bah, c'est aussi pour la récupération, et, heu, comme je t'ai dit, hein, donc j'ai heu, depuis petit, je fais de la natation. Après, bon, j'ai beaucoup moins le temps, et cetera, de, bah, je peux pas mettre une piscine chez moi en fait, surtout et, heu, bah, du coup, <laughs> le la natation, je le fais le mercredi du coup, heu, en fin de journée. Et, heu, le samedi matin, quand j'ai le temps.
Oui. Oui. Un peu diffici Très spor très sportif quoi! Une grosse routine sportive quand même.
Ouais, ouais, ouais. Et, en fait, heu, j'ai remplacé la musculation, parce qu'en fait, j'étais frustré de parce que avant, j'allais vraiment à la piscine, heu, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il y a quelques années en arrière.
Ah oui! D'accord, donc là, tu tu tu tu l'as fait le le mercredi, mais par contre, voilà, tu es quand même, heu, assez actif le reste de de la semaine, et, heu. Quand tu fais ça, voilà, est-ce que, comment dire? Est-ce que tu tu as de la musique? Est-ce que tu est-ce tu as tu as un rituel pour te motiver tous les tous les matins comme ça, enfin la majorité des matins? Ou, au final, voilà, le fait d'avoir un équipement, ça te suffit pour, voilà, te t'exercer tout simplement? T'entraîner.
Bah alors, bzi bizarrement, heu, je suis pas du tout, heu, team musique. Enfin, j'en écoute, heu, très peu, voire jamais, heu. Enfin la musique, c'est, heu, f c'est avec, heu, mes amis, quand je suis chez quelqu'un, ou, quand les musiques de film. Mais sinon, personnellement, j'ai même pas de playlist, en fait, de musique. Heu, je trouve la motivation, après, je pense que, vu que j'ai toujours été sportif. La natation, c'est un sport individuel, un peu ingrat en fait, heu. On est seul face à soi-même donc, en fait ça m'a pas posé de problème, heu, enfin de, heu, de switcher avec, heu, la musculation.
D'accord. Mmh mh. D'accord. Oui. D'accord. Et, une fois ta séance de de musculation terminée, heu, tu enchaînes par quoi? Par le par le travail? Par, peut-être une douche? Ou que sais-je?
Alors, heu, donc, j'enchaîne par une douche, heu, très, très froide. Heu, voire glaciale, quand c'est l'hiver. De pass Ouais. bah, l'été en fait, heu
Pourquoi? Ah! Quand c'est l'hiver en plus? Donc, pas quand c'est l'été? Donc, il fait froid, et du coup tu prends une et et et tu prends une douche froide, donc, du coup, voilà. Donc, c'est un petit peu, à l'opposé de ce que les gens font. Pour il y a une raison à ça?
Heu, oui, oui, oui, il y a une raison. Mais en fait, heu, glaciale l'hiver parce que, heu, c'est peut-être un p heu, problème de chaudière. L'eau est vraiment froide quand je la mets au maximum, heu, l'hiver. Ah non, non, non. Même même l'été. Non, non, non. Même l'ét même l'été. En fait, hem, heu, je j'aimerais en fait, aussi avoir cette douche glaciale l'été. Mais, heu, bah vu qu'il fait chaud, c'est une douche froide en fait, qui serait froid beaucoup froide pour, heu, une personne qu'a ba pas l'habitude mais, pour moi, elle est pas assez froide.
Ah, tu as pas le choix? C'est-à-dire que si tu peux la prendre chaude Ah OK. Ah.